Да, так и есть. И вот я где-то когда-то прочитала, не помню, что-то это с ну, такое связанное с психологией, какой-то такой совет прочитала, что если вот твоя мечта, она не какая-то вообще сумасшедшая, то есть ты вообще не понимаешь, как туда дойти на данный момент и откуда это вообще появилась эта мечта, то это не мечта, а просто планы на завтра.
Ага. <laughs>
<chuckles> И
Ну, понятно, да. То есть мечты, они должны быть немножко нерациональными, непонятными. Голова, может быть, не понимает, как и что это устраивать, но, э, сердце зовёт, и это тоже нужно серьёзно воспринимать.
Да. Да, так и есть. Это надо слушать, да. А потом дать голове решать вот эти твои придумки, <laughs> придумки сердца.
Мгм. Мгм. Э, слушай, а у тебя были ситуации, где вот сердце говорило одно, а голова другое?
Ой, ну было, конечно же, было. И, ну, наверно, такой самый, э, наверно, такой, ну, неприятный пример- это отношения с бывшим, понятное дело. <laughs> А с а б больная боль.
Да да да, <chuckles> обычно обычно так и происходит, да.
Да, потому что
Когда сердце и голова не не договариваются.
Вообще не договорились. То есть там такой вообще трэш был в отношениях между сердцем и головой <laughs> и
Да. И что победило? Сер сер окей, сердце или голова, чьи аргументы оказались, в конце концов, э, наиболее важными?
<laughs> Да Ой, ну, голова победила. Э, голова в итоге по мне кажется, всё-таки обычно побеждает, потому что вроде бы сердце говорило, что, ну, ничего, хороший парень, то есть добрый. Вообще, как бы, ну, действительно, парень хороший был. То есть он не какой-то там был плохой человек. Э, а с а с другой стороны, го голова говорила: "Ну, блин, зачем он тебе нужен?" <chuckles> Одна головная боль.
Мгм. <chuckles> А, ну, то есть голова видела какие проблемы, что именно не подходит, в чём вы не сходитесь, и вс всё это под подмечала. Мгм.
И Да. Да и, то есть, действительно, был такой момент, когда сердце вроде как-то, ну, тянулось к этому человеку, как-то хотелось вот именно душевности вложить какие-то, ну, проблемы, какие-то жизненные ситуации. То есть то, что не получалось. Но вот эти голова понимала, что как бы: ну ну, зачем тебе это надо? Ну, это необъективно. И в итоге, да, то есть было принято решение, и слава богу. <laughs>
Мгм. Да, но ты не жалеешь, считаешь, что это вот правильный был расклад? В в тот момент нужно было слушать голову, и это было, м, верным решением, да?